Ach ne. <laughs> Das das Haus mit den Mängeln, ja, das wurde dann von den Mietern, die, äh, ja für die es während der Mietzeit gar nichts wert war, gekauf
Doch, genau die. Richtig. Die haben also wirklich und das ist ja wie also, wie wie schlecht muss man denn eigentlich sein, dass man dahergeht, quasi über M über Jahre hinweg keine Miete zahlt und das angesparte Geld nutzt, um dann quasi ein Haus in der Zwangsversteigerung, in dem man selber lebt, zu kaufen, als wenn das geplant gewesen wär.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, also das muss sich ja wie 'n Schlag ins Gesicht für euch angefühlt haben.
Ja.
Oh Mensch. Und w ja, habt ihr denn noch gemeinsame Freunde gehabt? Äh, und und wie sehen die das? Also
Ja, dadurch, dass das Haus in so 'nem kleinen Dorf, ähm, steht, ähm, gab es relativ viele Menschen, die wir kannten und viele haben im Nachgang natürlich gesagt: „Ah okay, mhm, das haben wir uns schon fast gedacht, dass die so arbeiten würden,“ ne? Und das hat aber keiner gesagt, als wir diesen Mietvertrag mit denen gemacht haben.
Hm. Und das hat euch Ja, ja, oh.
N na, also, da hätte man m muss man aber auch sagen, hätte man uns vor diesen Menschen gewarnt, die wir ja sehr, sehr persönlich kannten, hätten wir wahrscheinlich gesagt: „Blödsinn.“ Ne, aber dass im Nachgang sich viele da hinstellen und sagen: „Ah ja, das haben wir uns schon fast gedacht, dass so was passieren wird.“ Das ist halt das, ich sag mal, Dreckige dahinter. Ne, im Endeffekt kannst du dich auf niemanden verlassen. Ja.
Ja. Ja, das ist blöd, ne? Ne, genau. Also und und dann braucht man diese Wahrheit dann auch nicht, wenn's schon viel zu spät ist, noch ins ins Gesicht f gesagt bekommen, ne? Also, ja, das ist all ja, 'ne Geschichte oder, ja, 'ne Erfahrung, die du da geteilt hast. Das ist hört sich so an ja, zu schlimm, um erfunden worden zu sein. Also
Richtig. Ja.
meine ja, oh je. Also jetzt mit ähm
Du kannst Du kannst halt auch nichts gegen machen, ne? Das ist das ist das Problem und da steckst du nicht drin und deswegen also die Frage, lieber kaufen oder mieten ich sag ganz ehrlich, wenn man es sich leisten kann, miete lieber, weil dann hat das Problem mit all dem hat jemand anderes. Ähm, kaufen würde ich nur noch dann, wenn ich mir auch Ausfälle und solche Dinge wirklich leisten könnte und das einfach nur auf lange Sicht gesehen ein eine Art, äh, Einkunft ist. Dann allerdings würde ich auch immer wieder mit so was wie 'ner Wohnungsverwaltung oder so arbeiten, damit ich das ganze Theater nicht miterlebe.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja.

Mhm, mhm, ja klar, vor allen Dingen, wenn man eigentlich erst mal davon ausgegangen ist, das sind Freunde <chuckles> und sich das dann ja, das hört sich ja so an, als ob sich das wirklich 100 % umgekehrt hätte.
Ja. Definitiv, also, wir haben mit den Leuten auch heute nichts mehr zu tun, weil das Ganze wurde noch viel schlimmer. Wir haben natürlich immer schön Erinnerungsbriefe geschrieben, noch in der Du-Form, ne? Haben immer wieder versucht, Lösungen anzubieten. Und irgendwann ging's dann so auf den 7., 8. Monat ohne Mietzahlung, ähm, lo also, oder hin, sodass wir quasi 8 Monate kein Geld gesehen haben. Das heißt, wir haben den Kredit weiter abgetragen. Wir haben unsere eigene Wohnung finanziert. Wir haben also Doppelbelastung gehabt.
Mhm, Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja ja ja.
Und dann haben wir irgendwann über 'n Rechtsanwalt natürlich diesen Mietvertrag kündigen lassen. So fristlos gekündigt wegen wegen Nichtzahlung. Und
Ja, ja. Ja, also, da wart ihr auch ganz schön tolerant noch, also, dass ihr das so lange ausgehalten habt. 7, 8 Monate, das ist ja auch 'n ganz schöner Batzen Geld, der euch da entgangen ist in Ganz abgesehen von, hm, dem Stress und den Problemen, die ihr während der Zeit hattet. Mhm.
Hm. Mhm. Aber es ist noch nicht zu Ende, ne, das heißt also, nur weil man jemanden den Mietvertrag kündigt, heißt das noch lange nicht, dass der auch geht. Ähm, wir haben also, wir haben Genau also, das Erste, passiert ist: Unser Anwalt schickt die Kündigung da hin, und die haben mit einemal 'n Anwalt, der behauptet, ähm, dass sie die Miete nicht zahlen würden wegen angeblicher Mietmängel, was natürlich Quatsch ist, ne, nach 8 Monaten völliger Blödsinn.
<chuckles> Oh, oh je. <laughs> Mhm. Ja. Ja, das hört man ja leider immer wieder, mhm. Ja. Mhm. Mhm, mhm, mhm.
Ähm, und dann sind wir mit denen vor Gericht gezogen, also, unser Anwalt vielmehr. Das heißt, wir reden jetzt schon von Monat 9, 10, 11 und 12, wo nichts gelaufen ist, aber die da weiterhin drin wohnten, und das Gericht hat uns recht gegeben. Das heißt, das Gericht hat bestätigt: „Mietvertrag gekündigt- ihr müsst das Haus räumen.“
Ja. Mhm. Hm. Ja, ja. Mhm, mhm. Aber recht haben und Recht durchsetzen, ist das dann das Gleiche? <chuckles>
Dann haben wir die aufgefordert Ganz genau. Genau das ist es nämlich, weil die sind nicht ausgezogen.
Mhm, ja, ach Mensch, also, das tut mir aber leid, mhm.
Ja, wie wie Ja, also, was heißt Leid, ne? Irgendwann wirst du richtig sauer. Und
Ja. Ja, klar.
wir haben dann damals das gemacht, wozu man uns geraten hat. Wir haben quasi, ähm, 'ne Räumungsklage, ähm, vor Gericht initiiert, haben auch diesen diesen Räumungsbefehl bekommen, heißt das, glaube ich. Und haben dann den Gerichts Och Nein.
Mhm. Mhm. Wie lange wie lange dauert das denn? Geht das dann so schnell, oder ist das auch so deutsches Behördenland, und es verschwindet irgendwo, und es dauert dann Monate?
Ganz genau das, also, je nachdem, wie viel Zeit und Lust diese Richter haben. Ich glaub, wir haben damals 4 Monate drauf gewartet und haben dann den Gerichtsvollzieher quasi mit der Räumung beauftragt.
Oh je, und wenn